เออ นั่นแหละค่ะ ใกล้ชิดน้อย ๆ ลง อ่า กำลังหาคำลงอยู่ค่ะ <chuckles>
ใกล้ชิดกันน้อยลงค่ะ อืม ถูกต้อง ถูกต้อง ค่ะ <laughs> ค่ะ ก็ทางนี้คิดว่านะคะ คือส่วนตัวเคย มีช่วงที่ติดเล่น TikTok มาก แล้ว TikTok อะเล่นบ่อย ๆ เหมือนมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเร็ว ๆ ค่ะ ทำให้สมองเราอะ เขา เรียกว่าสมาธิสั้น หรือว่าพวกคลิป Reels ที่มันสั้น ๆ อย่างเช่น 10 วินาที 20 วินาที แล้วเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เคยเล่นจนแบบ รู้สึกปวดหัว แล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อไม่ได้ อย่างเช่น พรุ่งนี้เรา มีสอบเราจะต้องอ่านหนังสือ อย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ มันก็ ทำให้
ค่ะ อืม อา ค่ะ เออ ๆ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ มีเพลงเต้น มีเพลงแบบแล่นขึ้นมาอยู่บนหัวเปล่าคะ แบบ <humming> อะไรอย่างเงี้ย มีไหมคะ? หรือบางครั้งแบบเป็นเพลงที่แบบว่าเรา เราชอบฟังแบบ ช่วงนี้จะเป็นแบบ
มีค่ะ อา อา
เกี่ยวกับเพลงรักนู่นนี่นั่น
มีค่ะ เพลง เพลงที่มาจาก TikTok ก็จะเป็น ไปไม่กลับ บรรลัยเแล้ว <laughs> เพราะว่าใน TikTok จะมีแบบ
อ๋อ รักแล้วห้ามกั๊ก อะไรนั่นน่ะ อันนี้ก็มานะคะช่วงนี้ อา เลิกรัก ใช่ไหม?
อา อ๋อ เลิกรัก เลิก กั๊กแล้วรักกัน ใช่ค่ะ อันนี้ก็ใช้ ใช้เพลงนี้เป็น เอ่อ ทำคอนเทนต์อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย คนกดไลก์เต็มเลย ใช่ ฟังจนแบบติดหูไปแล้ว เออ ค่ะ พูดถึงวิธีที่ช่วยในการควบคุมของเรานะคะ ก็ถ้าช่วงไหนมีสอบ หรือต้องการที่จะโฟกัสอะ เราจะใช้การกดลบแอปไปเลยค่ะ แอป เอ่อ TikTok หรือว่าเฟซบุ๊ก แต่ว่า Instagram อะ ลบไปนานมากแล้ว เพราะว่ารู้สึก ว่า
เออ ใช่ อา ค่ะ ค่ะ ยังไงคะ? โอ้ ค่ะ อา